Wah pasti pernah lah gitu kan, ka itu dulu mungkin berapa tahun ke belakang gitu kan. Mungkin mu jaman jaman aku tuh kayak masih <chuckles> baru nganggur gitu kan, setelah lulus sekolah. Kan aku inget kan oh ada yang jadi polisi, oh ada yang jadi, oh masuk kedokteran gitu kan, oh ada yang oh, usahanya sukses segalanya, wah ini juga iya gitu kan, waduh ini sementara kita nganggur gitu kan, baru lulus sekolah, "Waduh gimana ini? Kayak, kayaknya aku ketinggalan banget," gini kan. Jadi, aku tuh mulai sadar kalau semakin banyak aku buka HP kayaknya aku m yang ada awalnya kan tujuan kita buka HP tuh kan hiburan gitu kan. Eh, yang ada kok aku malah makin stres ya setelah buka HP. Jadi, ini malah jadi racun, gitu. <chuckles> Yang harusnya jadi obat gitu kan, a ini malah jadi racun. Jadi akhirnya aku putusin untuk kayak uninstall Instagram gitu kan heeh.
Mhm. Mhm. Mmm. Wah iya wah iya benar. Tekanannya besar tuh, ya. <chuckles> Mhm. Mhm, betul betul betul. Ah, oh iya benar. Oh. Oh, Kakak ba sampai, eee, uninstall instaga itu sampai hapus akun kah atau gimana tuh?
Nggak nggak nggak. Akun nya itu, aku nonaktifin kan, terus aplikasinya aku, aku hapus, gitu. Kan bisa bisa aja login kapan lagi, gitu. Kapan-kapan aku mau gitu kan iya.
Oh. Oh, Jadi kalau kayak gitu masih bisa aktifin akun Kakak, lagi kayak gitu ya?
Kembali. Ya kapan aja kamu mau bis bisa gitu. Nah, itu yang aku lakuin gitu kan da la aku ngerasa dalam 1 bulan, pas aku berhenti main itu kan, terus aku fokus ke diri aku gitu kan kayak aku pelajar dima dima aku kan waktu itu, <sucks teeth> eee, gagal masuk PTN gitu kan heeh. Jadi, aku tuh selama sebulan itu, aku coba kayak, oke fokus ke apa sih yang kurang kemarin itu kan. Nah, aku coba jauhi diri dari dis distraksi yang di yang di mana, HP itu kan yang s sampe sampe HP ku tuh, cuma isinya WhatsApp aja waktu itu. <laughs> Iya.
Oke oke oke. Mhm. Mhm mhm. Oh. Mhm. Mhm. Ah, emang jadi kayak cuma buat komunikasi aja gitu ya?
Nggak. Aja gitu kan, jadi aku fokus gitu kan, terus aku juga lebih, mmm, mencoba kayak intinya connect to the nature, jadi kayak ya connect, koneksi lah gitu ke alam gitu kan. Cobalah mungkin jalan-jalan gitu ke pantai gitu kan, ke hutan gitu kayak ya <sucks teeth> intinya, eee, memuja ciptaan sang Illahi lah istilahnya. <laughs> Iya gitu kan, mend eee mende mendekatkan diri ke Tuhan juga, gitu. Jadi aku merasa selama 1 bulan tuh aku jauh lebih baik, gitu. Jadi, karena aku tuh jauh dari, eee, prasangka-prasangka, perasaan-perasaan negatif yang ditimbulkan dari rasa membanding bandingkan diri tadi, gitu.
Mhm. Ah. Kayak kembali ke alam lagi gitu ya, Kak, ya. <chuckles> Oh, oke oke oke. Oh, mmm. Oh, iya. Benar benar benar, setuju.
Iya mhm, jadi aku tuh ya, hari hari cuma ketemu teman deket yang deket-deket aja gitu kan, yang jel yang jelas di mana kita kan pasti teman-teman deket doang yang kita punya nomornya di WhatsApp kan. Jadi kan, kayak orang-orang yang di Instagram tadi itu kan, kita kan enggak mu enggak punya juga kontaknya gitu, karena kita enggak deket sama mereka gitu. Nah, paling aku juga ngomong sama keluarga, kan sama temen temen deket gitu, terus main juga sama mereka sekali gitu kan. Terus ya, ngelakuin hobi-hobi baru gitu, nah itu itu menurutku aku sangat membantu banget. Dan ini aku bisa rekomendasiin sih, kalo udah ngerasa kayak, udah sampe di limitnya banget, udah di batasnya gitu, kayak perasaan perasaan negatif tadi, cobalah menonaktifkan Instagram. Aku jamin perasaan kamu bakal lebih baik. Terus juga coba olahraga.
Mhm, hmm. Ah, iya betul. Heeh. Oh, gitu. Mhm mhm. Oh. Mhm.

Jadi, sebenernya kita harus berpikir aja gitu. Jadi kita harus berpikir kalau ya bisa mengubah kehidupannya itu cuman kita, gitu. Jadi kalau kita takut, emang bakal apa gitu? Karena kalau kita takut terus kita enggak mau ngambil action gitu kan, ya ada kita gini-gini aja malah gitu kan jadi, a <laughs> kamu gagal ketika kamu berhenti mencoba, kan? Bukan, bukan jadi kita tuh setiap kita gagal, berarti kita harus coba lagi, coba lagi gitu. Sebenarnya esensinya gitu-gitu aja gitu, karena disaat kita berhenti mencoba, kita nyerah, disitulah kita gagal gitu, karena, bandinginlah kita kita nyerah gitu kan sama kita terus berusaha gitu kalau kita terus berusaha m ba mungkin ada kemungkinan kalau kita tuh bakal jadi yang kita inginkan gitu kan, tapi kalau kita udah nyerah aja dari awal ya gimana bisa jadi kenyataan ya kan? <laughs> Iya.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya sih. Mmm, hmm, betul-betul. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Mmm, iya sih bener ya apalagi kan kayak ah kadang kayak takut, ah atau malu atau misal takut di jadi eee, eee, bahan omongan orang atau cemoohan kayak gitu kan apalagi kayak pernah gagal pasti nanti takut ah takut dibully atau kayak gimana kayak gitu.
Orang olok-olokan gitu kan, iya mhm. Benar, iya. Ah ini, ini yang payah ini. Jadi kita harus mikirnya kita enggak makan dari mereka gitu, kita enggak minta makan dari mereka, mereka enggak ngasih duit ke kita, jadi kita buat apa kita harus eee, ngerasa minder gitu. Karena kalau kita mikir logikanya, ibaratnya gini kayak kita main bola gitu kan, kita bakal bisa nyetak gol enggak kalau kita enggak nendang? Enggak kan? Iya kan kita berarti harus nendang bolanya. Memang, tiap kali kita nendang, belum tentu bolanya akan masuk ke gawang gitu kan, bisa ditipis kiper, bisa melenceng gitu. Tapi ada kemungkinan berapa persen bola itu masuk gitu. Tapi kalau kita enggak nendang, kita mikir terus sebelum kita nendang gitu kan ujung-ujungnya nendang yang ada bolanya kerebut lawan gitu kan. Nah, jadi ya itu sih eee eee, ibaratnya yang simpel gitu.
Mhm. Mmm, mhm. Mhm, mhm. Oh iya iya betul, mmm, betul betul betul. Mhm. Mhm. Betul. Ah iya setuju sih.